No, io ho, mhmm, da lì ho sempre, diciamo, studiato il disegno da autodidatta, e subito da quel momento lì è partito in maniera febbrile quasi, perché io ricordo che, uhm, durante la scuola, durante le lezioni disegnavo, tornavo a casa e passavo tutto il pomeriggio, tutta la sera a disegnare, a disegnare, disegnare, disegnare e poi, mhmm, a Natale mi aveva regalato la tavoletta grafica, la mia primissima tavoletta grafica, quindi poi da lì è partito tutto, perché comunque il disegno in digitale richiede una certa curva di apprendimento. Insomma, ehm, e sì per me il disegno per tantissimo tempo era anche un po' un una sorta di rifugio in cui rinchiudermi quando le cose all' esterno si facevano difficili.
Ah okay. Sì. Mh. Ah, okay. Sì. Certo, sì, sì, certo. Mh-mh. Certo. Quindi era una valgo una valvola di sfogo diciamo. Okay.
Sì, poi purtroppo, io e il disegno ci siamo un po' persi di vista durante durante il liceo, perché non mi sentivo all'altezza. Mhmm, comunque con l'avvento dei social media, ehm, c'è stata una fase in cui, mhmm, avevi modo di confrontarti tutti i giorni, con gente bravissima e quindi mettevi continuamente a confronto, il tuo lavoro con quello delle altre persone. E poi con l'università l'ho un po' ripreso in mano, anche perché facendo l'università sempre in ambito creativo, mhmm, se non proprio nel disegno, comunque collateralmente veniva utile come skill.
Ah, come mai? Okay. Sciì, è vero. Sì, sì, sì, sì, sì. Mh. kay. Ah, ecco. Quindi hai consegui cioè continui diciamo, sempre su questa strada. Okay. E <smacks lips> magari tipo, non lo so, dal dalla prima scoperta, no, quando hai iniziato proprio a disegnare, uhm, invece ad adesso hai notato delle differenze, <tsk> non parlo di te, proprio in generale, magari no, del mondo proprio del disegno, dei fumetti che sia.
Mh-mh. Uhm, sai, credo che, uhm, un po' come come diceva Eraclito: "Perché tutto rimanga com'è è necessario che tutto cambi". Quindi, in per certi versi, in realtà, è sempre il mondo è sempre quello, uhm, la la passione che spinge le persone a a disegnare è sempre la stessa. Ovviamente tutto deve cambiare, no, nel nel frattempo. Io penso anche semplicemente che quando ho iniziato a disegnare io in digitale l'iPad non esisteva, e quindi dovevi avere per forza tavolette grafiche, senza schermo perché ovviamente la tavoletta grafica con lo schermo, costava un sacco di soldi e quindi insomma ti trovavi un po' a lavorare, con i mezzi con cui potevi. Ora sicuramente avere un iPad non è più così proibitivo, perché poi magari comprarne uno usato eccetera, e con dei programmi validissimi. Ehm, la cosa che direi che forse negli ultimi anni più cambiato il mondo del disegno è mhmm, è l'intelligenza artificiale.
Mh-mh. Okay. Sì. Mh. Si aggiorna, diciamo. Eh. <chuckles> Okay. Mh. Trop certo, immagino. Certo, sì. Okay. Mh-mh.

Allora, sì. Io ricordo il momento in cui mi sono appassionata, avevo deciso che comunque io volevo cioè, mhmm, sin da bambina disegnavo ovviamente, però c'è stato un momento specifico in cui mi sono detta: "Cavolo, devo imparare a disegnare bene", ed è stato perché, mhmm, io nella mia scuola media frequentavo il doposcuola e, mhmm, frequentando il doposcuola ci spostavamo all'interno di una classe specifica. Un ragazzo che frequentava, mhmm, quella scuola lì e che, mhmm, seguiva le lezioni in quella classe s lasciava sempre dei disegni sul banco, bellissimi.
Ah, ecco. Mh-mh. Mh. <chuckles> Okay. Ah, certo. Okay. Sì. Ah-ah.
E io ero assolutamente incantata da questi disegni. Ogni volta quando arrivavano le bidelle per pulire mi piangeva il cuore perché dicevo: "No, è bellissimo, non si può." Esatto. E tra l'altro era uno stile che io non avevo mai visto, perché fino a quel momento non avevo avuto molto contatto col disegno manga.
<chuckles> Ah, vederli e buttare via Ah, okay. Ed era questo stile giapponese manga? Ah, okay.
Esatto. Uhm, quindi, mhmm, f facendo ricerche varie ed eventuali arrivo finalmente a scoprire i manga e da lì poi, uhm, diciamo che è stato il primo approccio il manga, ma poi il disegno in generale. Io adesso per esempio disegno in una maniera un po' più simile alla graphic novel che al che al manga, però quello è stato proprio il colpo di fulmine anche perché, mhmm, erano gli anni in cui era uscito Death Note, Claymore, quindi, ehm, proprio io ero felicissima. <chuckles>
Sì. Ah. È nata la tua passione. Okay. Okay. Ah. Sì, sì, sì, sì, ho presente. Okay. <chuckles> Ecco, okay. Quindi diciamo a chi piace tutto il genere proprio del disegno, in particolare ovviamente questo qui del fumetto? Okay, mh-mh.
Sì, sì, sì. Mh, credo il disegno a se stess cioè, in se stesso, è bellissimo secondo me. Io per come sono fatta, forse anche per il fatto che tendo a essere un po' logorroica, mhmm, trovo troppo limitante fare 1 disegno solo per comunicare una determinata cosa, quindi di solito almeno mi richiede, ehm, uhm, 10 vignette. <chuckles> Per questo il fumetto è forse il modo di mhmm, di unire la scrittura, che è sempre stato un altro hobby
Mh-mh. Okay. Ah okay, quindi Sì. Quindi fai disegni più complessi diciamo, non i semplici disegni Okay. Okay, okay.
Esatto. Esatto, è il mio modo di conciliare le 2 cose, ecco.

Perché secondo me è è tramite quello che sei in grado di sviluppare non solo una tecnica, ma anche poi uno stile personale, che è la cosa più importante di tutte, perché tu puoi essere bravissima a disegnare, ma se non trovi il tuo stile è difficile appassionar veramente.
Mh, sì, okay. Mh. Sì. Non ti distingui diciamo dagli altri.
Mh.
Non ti distingui dagli altri.
Ma non è solo una questione uhm, io credo che distinguersi dagli altri sia bello, ma allo stesso tempo non sia fondamentale. Noi viviamo in un'epoca in cui sentiamo tantissimo il bisogno di sentirci uniti unici.
Mh. Okay. Sì, sì, sì, sì, è vero.
Ehm, non realizzando che in realtà poi spesso, cioè, siamo uhm, siamo tutti esseri umani alla fine, il il range delle esperienze vivibili è quello, non è che si può spaziare più di tanto, quindi sì, cioè, non è necessario essere unici nel proprio genere, però secondo me è importante trovare il proprio linguaggio.
<chuckles> È vero. Mh. La propria strada diciamo. Okay, e il tuo?
Ma semplicemente per essere più a su a tuo agio nel nel modo di esprimerti, ecco, non per una questione
Mh, certo. Per sentirti anche più libero poi ovviamente.
cioè, per una questione pratica. Mh, sì, esatto.
Okay. E il tuo stile invece come lo definiresti? Ecco una persona magari che no non si è approcciato mai a questo mondo.
Mah, io per il momento mi mi limito a fare qualcosa di un po' più stilizzato perché lo trovo più comodo. Più comodo è perché in realtà è nato un po' per gioco, uhm, perché come mi è sempre capitato nella mia vita io quando mi annoio e sento magari uhm, seguo le lezioni piuttosto che qualcos'altro, io schizzo.
Mh-mh. Okay. Mh. Sì. Ah, okay. Quindi è proprio come un passatempo diciamo?
Ehm, e quindi stavo seguendo questo corso. Sì, ma, mhmm, anche, uhm, mhmm, paradossalmente mi aiuta ad ascoltare meglio, non so se ha senso questa cosa. Esatto, quindi io ero n seguivo questo corso, interessantissimo eh, per carità, e avevo iniziato a sketchare questo personaggio, uhm, su sui fogli appunto che ci davano a questo corso.
Ah, okay, ti concentra di più? Okay. Sì. Di cosa? Okay. Sì.
E l'ho trovato, nella sua semplicità comunque perché ci voleva poco tempo a realizzarlo, l'ho trovato simpatico, era un una cosa che sentivo mia e quindi adesso mi son buttata più su quello. È proprio, mhmm, ehm, non è non è ascrivibile a un genere, semplicemente è è un po' tipo il tipico stile da fumetto graphic novel, uhm, europeo o comunque occidentale.
Mh-mh, ecco. Sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Okay.